ด้วยตัวเองเหรอ?
บ่อยเกินไป ใช่ เพราะว่าเรามองว่า คือวัยของเขาอะยังไม่รู้จักคุณค่าของเงินน่ะค่ะ จะมาใช้เงินเพื่อแบบเล่นเกม อย่างเงี้ย เยอะแยะไม่ได้ เพราะว่าถ้าเล่นฟรีเนี่ย มันก็เล่นได้เพียงแต่ว่าจะต้องใช้ความพยายามในการสะสมไอเทม อะไรอย่างงี้ หน่อยอะค่ะ แต่มันก็เล่นได้ค่ะ แล้วก็สอนเขา แล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินน่ะค่ะ แม่จะเติมให้เขาแบบว่า อาจจะแค่ปีละครั้งเลยนะ ไม่ ไม่ได้ ได้เติมบ่อยเลย แบบวันเกิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้ลูกอะใช้ไปเลยนะทั้งปี ถ้าหมดแม่ก็ไม่เติมให้แล้วนะ ด ได้แค่นี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ทยอยใช้
อือฮึ อา ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็ ค่ะ อันนี้ก็เป็นเหมือนบทเรียนให้กับลูก ในการที่จัดการเงินยังไงใน 1 ปีเนี่ย ในการจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ คือคุณแม่สอนดีมาก ๆ เลยเนี่ยค่ะ นับถือเลย <chuckles> ไม่ อันนี้คือสอนให้ลูก
ค่ะ ใช่ ๆ แล้วก็แบบว่า ไม่ คือคุณแม่ก็ขี้งกด้วย <chuckles> ก็ขี้งกด้วย ไม่อยากให้ลูกแบบมาเสียตังค์กับอะไรอย่างงี้มาก <chuckles>
ค่ะ อันนี้มันเหมือนเป็นการสอนให้ลูกอะค่ะ รู้จักคุณค่าของเงินว่าแบบ เอ๊ย มันไม่ได้มาง่าย ๆ นะ แล้วปีหนึ่งอะเธอจะได้แค่ครั้งเดียว เธอจะจัดสรรปันส่วนยังไงให้แบบคุ้มค่าที่สุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
ค่ะ ใช่ ๆ ๆ เขาก็จะคิด ค่ะ เขาจะไปบริหารของเขาว่า เขาอะจะซื้อของชิ้นใหญ่ หรือว่าเขาจะทยอยซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วปีที่แล้วอะค่ะ จนเกือบจะครบปีแล้ว เขาก็มาบอกว่า "เนี่ยแม่รู้ไหม? หนูอะเพิ่งจะใช้เงินที่แม่เติมให้เนี่ยหมด" เมื่อ คือมันเกือบครบปีแล้วค่ะ เขาเพิ่งใช้หมด เราก็แบบ โอ้ แม่นึกว่าลูกใช้หมดไปนานแล้ว
ค่ะ โอ้โฮ น่ารัก ค่ะ เพราะเรา เพราะเขากำลังจะได้ก้อนใหม่ไงคะ <laughs> อือฮึ
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ พอมันใกล้ ๆ เวลาที่เขาจะได้ก้อนใหม่เขาก็เลยแบบ ใช้ซื้อซี่เขาอยาก ได้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไร เดี๋ยวอีก เดือนหน้าแม่ก็ให้ใหม่ อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็โอเค รู้สึกแบบดีใจที่เขาประคับประคอง จนได้ แบบเกือบปีอะค่ะ
ค่ะ จริงค่ะ คุณแม่ต้องภูมิใจเลยนะคะ เพราะว่าอย่างบางบ้านคิดว่ามันเป็นการยากเหมือนกันนะคะ ที่แบบว่าจะแบบมาควบคุมเรื่องการเงินของลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยเฉพาะเขาอะอายุสิบสอง 12 เองด้วยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย อืม มันเป็นรุ่น ค่ะ
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ แต่ว่าเราอะจะต้องเป็น เราจะต้องเป็นแบบว่า พูดคำไหนคำนั้นนะคะ อย่างเช่น ถ้าเรื่องเติมเกมอย่างเงี้ย เราบอกเขาว่าเติมครั้งเดียว ก็คือต้องเติมครั้งเดียวจริง ๆ เขาอาจจะมีมาบ้างที่แบบขออ้อน เอานู่นเอานี่เพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย เติมเงินเพิ่ม แต่เราไม่ให้ก็คือไม่ให้อะค่ะ เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็จำ ได้ว่า อ๋อ แม่ไม่ให้จ๊ะ ไม่ต้องมาพยายามอ้อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปประหยัดใช้สอยเอาเองอะค่ะ
ค่ะ อืม

ใช่ค่ะ กับพ่อเขาเนี่ย
ที่แบบว่าคอย อืม ค่ะ ยังไงคะ?
ค่ะ ก็คือต้องตกลงกันล่วงหน้าเลยว่า กติกาคือแบบไหน แล้ว 2 คนน่ะ ถ้าเกิดว่า เห็น ตกลงร่วมกัน ตรงกันแล้วเนี่ย ก็ให้บอกลูกอย่างงี้ ให้เหมือน ๆ กันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ก็จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่า "อ๋อ ไม่เป็นไร ขอแม่ไม่ได้ มาขอพ่อแทน" ไรงี้ ใช่ไหมคะ? อืม
อา ใช่ อ้าว ต้องไม่มีเหตุการณ์อย่างงั้น เพราะไม่งั้นเนี่ยจะระเบิดลง ถ้ามาขอแม่ไม่ให้แล้วไปขอพ่อได้เนี่ย พ่อจะต้องโดนประหารชีวิต แน่นอน <chuckles>
<laughs> คุณพ่อแย่เลย คือแบบ อืม อุ๊ย ดีมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่มีความรู้ แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเอาไปปรับใช้ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับเด็กทั่ว ๆ ไปเนาะ เพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยเอาจริง ๆ อะค่ะ ก็คือเขาอะค่อนข้างที่จะมีความต้องการค่อนข้างสูง แต่ว่า อืม แล้วก็เหมือน เขาเรียกว่า เอ่อ มีวัยวุฒิ
ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ ก็คือเหมือนว่า เขาอะโตพอ เขา ตัวเขาเองอะค่ะเขาคิดว่า เขาอะโตพอที่จะรู้จักการใช้เงิน แต่จริง ๆ แล้วอะคือเขายังเด็กอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ อืม
อ๋อ ใช่ ๆ เขาคิดว่า เขาโต ค่ะ ใช่ เขาไม่ใช่เด็ก ๆ แล้ว ค่ะ ใช่ ๆ เราก็ต้องค่อยตะล่อม ๆ ไป ด้วยเหตุผลเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในวันนี้นะคะ หวังว่า เราจะได้กลับมาคุยกันอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ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

ใช่ แล้วอย่างบางครั้งนะคะมันทำให้เหมือนเขาอะอ่อนต่อโลกจนเกินไปอะค่ะ มันก็จะเป็นจุดอ่อนได้แบบหนึ่งนะคะ โดยที่แบบเวลาเขาไปเข้าสังคม เงี้ย เขาจะกลายเป็นคนที่แบบเหมือนอ่อนประสบการณ์จากเพื่อน ๆ ไรเงี้ยค่ะ อืม
อา ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ คิดอย่างงั้นด้วยเหมือนกันค่ะ ก็ให้เขาเจออะไรบ้าง อย่าง อย่างใน ใน ในเวลาเขาเล่นเกมออนไลน์ อะค่ะ บางครั้งที่เขาไม่ได้เล่นกับเพื่อนเขาเองเนี่ย แต่เขาไปเล่นกับเพื่อนแบบเหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ที่เล่นในออนไลน์ เหมือนกันแล้วมาเจอกัน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็มีนะคะ คนที่แบบพูดคำหยาบมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาอะ ด้วยความที่ เออ อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ให้เขาใส่หูฟัง ให้เขาเปิดลำโพงเลยเวลาเขาเล่นเกม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เพื่อที่เราจะได้ยินด้วยว่า แบบ เออ เขาคุยกันยังไง?
ค่ะ ใช่ ๆ เราก็บอก เขาว่า เนี่ย การใส่หูฟังมันแบบไม่ดีต่อสุขภาพนะลูก มันจะทำให้ลู หูลูกอะเสีย อะไร อย่างเงี้ย <chuckles> ให้ ให้เขาเปิดลำโพงไป ค่ะ เขาก็ ใช่ ๆ ก็คือ มันต้องหาข้ออ้างอะค่ะ เพื่อที่จะบอกเขา ถ้าเรามาบังคับเขา อย่างเงี้ย เขาจะแบบ Anti นะคะ เราก็แบบว่า เออ พูด ข พูดอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบ โอเค เขาก็กลัวหูเขาจะหนวก อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็เปิดหูฟัง
ค่ะ <chuckles> อุ๊ย คุณแม่มุกดีมากเลยนะคะเนี่ย <giggles> ค่ะ เนาะ เพราะว่าเด็กสมัยใหม่อะค่ะเขาเหมือนต้องการที่จะแบบว่า อะ ทดลองนู่นลองนี่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดเราอะไม่อยากให้เขาทำอะไรอะ เราต้องบอกเหตุผลเขาไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กสมัยนี้คือต้องการการใช้เหตุผลที่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ๆ เขาต้องเป็น เป็นเหตุผลที่ดี ด้วยนะคะ เป็นเหตุผลที่แบบดีของเราอยู่คนเดียวไม่ได้ มันต้องเป็นเหตุผลที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่า มันดีด้วยอะค่ะ เขาถึงจะเชื่ออะค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อา แล้วอย่าง อะ หลังจากที่มีการเล่นเกมกันไปนะคะ คุณแม่ แล้วทางลูกอะค่ะมีใช้เทคโนโลยีตัวอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ อะไรอย่างงี้ บ้างไหมคะ?

แล้วเราเคยมีปัญหากับลูกชายไหมคะว่า แบบว่าเหมือนเราอะ เหมือนแบบ อา ห้ามนะ อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ยังพยายามแอบที่แบบว่า อยากที่จะเข้าไปดูช่องนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีบ้างไหมคะ?
ก็ ก็มีเหมือนกันค่ะ ก็เราอะ
อืม แล้วเราจัดการกับเขายังไงอะคะ?
เรามองว่า เวลาที่เขาดูคนเดียวแบบที่เราไม่อยู่อะ เขาก็คงจะแอบดู แต่ว่า ดี ว่า ที่บ้านเนี่ย คือส่วนใหญ่เนี่ย ไม่พ่อก็แม่อยู่บ้านตลอด มันจะมีแค่นาน ๆ ทีที่เขาบอกว่า เขาขอขึ้นมาดูบนห้องนอนแบบส่วนตัวได้ไหม? ซึ่งเราก็จะให้เขา แต่น้อยมาก อาจจะแค่อาทิตย์ละครั้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะแบบว่าให้เขาได้มีวันที่เขาปลดปล่อยบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ แต่ก็รู้แหละว่า เขาคงจะขึ้นมาแอบดูอะไรที่มันแบบเป็นคำหยาบที่เราไม่ให้ดู อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม มีวันของเขา <laughs> ใช่ไหมคะ? อืม เป็น สเปซของเขาเลย อืม แล้วจริง ๆ นะคะ เวลาเขาไปโรงเรียนน่ะ ก็อาจจะเจอแบบเพื่อนที่แบบคุยลักษณะแบบนี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่เรามองไม่เห็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ คือเพื่อ แต่ว่าเพื่อน ๆ เขาก็น่ารักนะคะ เวลาอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ย เขาก็รู้จักกาลเทศะอะค่ะ เขาก็พูดกันแบบน่ารัก ๆ เป็นแบบว่า พูดเขา พูดอะไรอย่างงี้ ท แทนชื่อตัวเองอยู่อะนะคะ แต่ว่าเวลาเขาเล่นเกมอยู่อะ แล้วเราก็แอบฟังเนี่ย ก็มีนะ มีหลุด เนี่ย เพื่อน ใช่ มีหลุด มีหลุดคำหยาบมา แต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมาก ก็ถ้าเกิดว่าไม่เยอะเนี่ย ก็จะไม่ทัก ก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระของเขาไป ถ้ามันแบบว่านาน ๆ มีหลุดมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไร แต่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ เขาเล่นแล้ว ฝั่งเพื่อนน่ะ มีอยู่เสียงหนึ่งที่เราได้ยินมาแล้วแบบพูดคำหยาบตลอดเวลา จนเรารู้สึกไม่โอเค เราก็เลยถามเขาไปเลยว่า "เพื่อนคนนี้คือใครเหรอ?" เขาก็พูดชื่อออกมา บอกว่าเป็นเพื่อนห้องอื่น เราก็เลย อา ถ้าเพื่อนห้องอื่นก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะห้ามยังไง เรา ใช่ เราก็ไม่ได้รู้จัก อึอ อือ อือ น้องคนนั้นน่ะค่ะ แต่ถ้าเป็นเพื่อนห้องเดียวกันเนี่ย เดี๋ยวเรารุ เราจะรู้จักทุกคน แล้วรู้จักผู้ปกครองแบบสนิทกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม มีหลุดบ้างใช่ไหมคะ? แล้วเรามีทักไหมคะ? เรา เรามีทักเขาไหมคะ เวลาเขาหลุดมา? ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็ปล่อยไปก่อน <laughs> ใช่ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ คุณแม่สอน สอนดีนะคะ ไหนจะแบบให้อิสระลูกด้วย อะไรอย่างเงี้ย ทำให้ำเขาอะรู้สึกแบบว่า อา เขาสามารถที่จะทำอะไร โดยที่แบบเหมือนเขาคิดเองตัดสินใจเองได้ แต่ว่าก็จะมีคุณแม่คอยดูอยู่ห่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพราะว่าอย่างบางครอบครัว เขาอาจจะแบบเหมือนจำกัดลูกเลยอะค่ะว่าแบบ "อืม อันนี้ห้ามเด็ดขาดนะ" อะไรอย่างเงี้ย คือ "เธอจะต้องแบบดูช่องนี้ช่องนั้น" อะไรอย่างงี้ ประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ก็เลย โอเค ห้องอื่นก็แล้วไป ค่ะ มัน ใช่ ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ คือเขาอะโตแล้วอะค่ะ เรามองว่า เราอะห้ามเขาไปไม่ได้ตลอดชีวิตหรอก เดี๋ยวพอยิ่งเขาโตกว่าเนี้ยอะค่ะ มัธยมอย่างเงี้ย เขาก็คงยิ่งแบบมีกลุ่มเพื่อนที่เราไม่รู้จักมากขึ้น หรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเราควบคุมเขามากเกินไปอะ ก็กลัวว่าเขาจะแบบเบื่อเราอะ
จริงค่ะ อืม ใช่ไหมคะ? อืม